Eh, per il lavoro ovviamente, ehm, non scenderei, uhm, a negoziare il il pagamento, cioè nel senso, se se è stato fatto quel patto lì, per esempio, e, mhmm, la paga oraria è X o Y, io non scenderei, non non tanto per le ore lavorative, perché se magari c'è bisogno e vengono pagati gli straordinari, okay, cioè se magari ho disponibilità sempre mhmm, però, uhm, quello okay, per gli straordinari, però la pa sotto la paga oraria non scenderei a compromessi se già è stata se io sono abituata così e già è stato st stabilito quello, capito? Non so te.
Mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh. Certo. No, penso che abbia rag che tu abbia ragione. Allora, sicuramente per il lavoro è così, ci sono delle cose che non si possono negoziare, sicuramente la dignità del lavoratore e quindi avere un contratto o onesto, diciamo, in regola, quindi con i diritti sindacali, con una paga, mhmm, sindacale, uhm, ovviamente almeno la si la paga sindacale minima a seconda se è un part-time o un full-time, le malattie, ecco, le le le ferie pagate, quel genere di cose. Nelle relazioni anche lì la concordo con te che cambia a seconda della relazione, per esempio, se si parla di relazione amorosa, io quello che non potrei rinunciare è la mia la mia libertà, la mia indipendenza eh, le mie amicizie sì.
Sì. Sì. Certo. Sì. Esatto, sì. Sì. Sì. Mh-mh, okay. Ah, sì, ovvio, ovvio. Anzi, ma nel senso, non dovrebbe manco essere proprio messa in discussione questa cosa; cioè non se ne dovrebbe proprio parlare per me, capito, di questa cosa.
Mh-mh. Assolutamente, assolutamente. <sucks teeth> Ehm, d si può negoziare un po' di tempo lib il tempo libero secondo me va negoziato in una relazione, nel senso che chiaramente se ti etti con una persona, quella richiede le tue il tuo tempo, le tue attenzioni ecco.
Sì. Ah vabbè certo, cioè nel senso se magari in una settimana e sei libero 3 giorni su su 7, almeno 1 giorno non lo dedico alla tua pe alla persona con cui stai, cioè lì c'è qualcosa che non va capito?
Mh. Sì. Mh, mh, mh, sì, infatti. Cioè
Non dico che tu debba p rinunciare a perché o giustamente magari uno lavora, a tempo libero deve fare le sue cose, vedere anche con le amicizie, ma almeno 1 giorno dedicarlo alla persona con cui stai, cioè secondo me ovviamente non non è così grave, anzi cioè è grave se tu non lo faccia.
Sì. Mh-mh. Poi si possono negoziare per esempio gli spazi, nel senso magari, uhm, soprattutto per chi è abituato a vivere da solo e non ha mai convissuto, la relazione è un po' tutto.
Mh, mh-mh. Okay. Allora io magari non sono non sono n arrivata a quel passo, quindi non lo so. Ehm, tu se tu convivi?
Mh.

Allora, difficile a dirsi, ovviamente, mhmm, così è difficile da immaginare, bisognerebbe trovarsi nella situazione e capire. Ehm, io mi sono trovata in situazioni in cui volevo mantenere un rapporto, però le cose da negoziare per me erano impossibili. Perché, mhmm, la persona con cui stavo era troppo possessiva, quindi troppo possessiva. Quindi troppo tempo insieme, ehm, ehm, troppo poco tempo co a fare le altre cose. Spesso e volentieri, anche se facevo altre cose, le dovevamo fare insieme. Cioè ehm, sì, questo significa soffocare le persone.
Eh, ques questo è vero. Mh-mh. Okay. Mh. Ah, mamma mia, sì, sì, sì. Eh no. No, ti prego così no, cioè dai. Assolutamente, assolutamente. Lo sai invece una cosa, ehm, su cui io cioè non è che scend non scenderei a compromessi e negoziare, però, ehm, in una relazione, mhmm- figurati il mio fidanzato non è così- ehm, mhmm, non mettersi in amicizie, però alcuni comportamenti
Quindi Mh-mh. Mh.
che possono dar fastidio all'altro delle amicizie, cioè non so se hai capito.
Sì. Mhmm, forse sì, forse sì. Per esempio, mhmm, il mio compagno praticamente so che la persona con cui stava prima, ehm, gli ha imposto, cioè non è stata una negoziazione, gli ha imposto di non vedere più una sua amica che poi era diventata una grossa amica, però lui c'aveva avuto una relazione, mhmm, di tanto tempo con questa donna e lei non voleva che stessero soli. E devo dire che lui ha negoziato in questo caso e ha lasciato andare, ehm, perché effettivamente ci teneva a quella a quel tempo. Eh.
Sì. Okay. No, questo no. A Eh, ehm. Okay. Mh-mh. Eh sì, allora posso dirti che, ehm, mhmm, non mi sento tanto di giudicarla, cioè è un po' difficile eh capito, è un po' difficile accettare che una persona con cui stai adesso possa avere amicizia con un ex, cioè, ehm, diciamo che non è una cosa proprio facile, quindi <chuckles> non mi sento di mh mhmm, non mi sento di giudicare l'ex del tuo tuo compagno, diciamo.
<chuckles> Lo capisco, nemmeno io. Nemmeno io. Mh-mh, sì. No, non è facile. Per questo ti dico, ehm No, no, no, ma sotto questo punto di vista neanche. Però appunto ti facevo un esempio di negoziazione, mhmm, in all'interno di una coppia, dove praticamente ci tieni e magari rinunci a qualcosa di di importante. Però certo, mhmm, non la giudico neanch'io perché effettivamente non è una sit facile.
Sì. Eh sì. Mh. Mh, no. Io per esempio non mi metto mai nelle amicizie perché non sono, uhm, fatti miei, a meno che queste amicizie non vadano ad intaccare i il rispetto verso di me, cioè capito? Nel senso ovviamente non me la prendo mai con le amicizie, cioè bisogna prendersela sempre con chi hai a fianco, non con le persone che sono amiche, cioè capito, alla fine le deve porre limiti e paletti.
Mh-mh. Certo, cer Mh-mh.

Sì, sì, in effetti sì.
Prettamente personali se ci pensi, no?
Sì, sì, sì, sì, anche questo è ve
Ma non lo fanno neanche con cattiveria, sicuramente questo perché, come ti ho detto, pure mia mamma lo fa, ma non non lo fanno manco con cattiveria perché figurati. Però sì pensano che magari noi abbiamo 50 anni, cioè per far vabbè siamo ragazze, però dico fi ehm, però abbiamo sempre bisogno della mamma, non sia mai loro, devono esserci sempre cioè hai capito no, eh, ehm, anche meno, cioè
Mh-mh. No, no, infatti. Sì. <chuckles> Sì, sì, sì da un lato dico è una cosa che le lascio fare, perché ti posso assicurare che poi quando il genitore non c'è più ti mancano anche questi abusi di potere, sì. Quindi.
Sì. <chuckles> Vabbè questo sicuramente, cioè ovviamente uno preferisce averli piuttosto che non averli proprio, cioè, capito. Se se u uno deve prendere proprio una preferenza, cioè preferisce sempre quello. E invece tra amici? Cioè perché l'amicizia secondo me mhmm, cioè poi dipende anche dal tipo di amicizia, non lo so.
Sì. Sì. Mh-mh. Che cosa è difficile negoziare con gli amici. Ma allora in realtà se se sono amici amici, non dovresti trovarti a negoziare granché.
Fo forse mh. Eh, capito, mhmm, se ci penso forse non no, non tan più che altro forse boh, la sincerità? Non lo so.
Mh. Cioè, io con le amicizie, secondo me io non ne ho molte, anzi ne ho molto, molto poche, ho proprio il problema opposto. Ehm
Eh no, no, anche io. Anch cioè rispetto ad prima, ehm, il mio livello di tolleranza si è abbassato molto, quindi faccio la selezione, ogni tanto, mhmm, parto. No, seriame no sono seria.
Mh. <chuckles> Ogni tanto qualcuno parte. No mi viene da ridere perché mhmm, mi fa ridere in sé, però con amarezza, perché ti capisco ed è quello che succede anche a me
Eh. Ma in tante prese, diciamo, in giro e quindi cioè dopo un po' uno si scoccia comunque, no, cioè nel senso.
Mh. Certo, è chiaro. <smacks lips> Ehm, non lo so. Io veramente te sì. Mh mh.
Forse il rispetto, cioè nel senso capito, se ci penso e penso a tutte le esperienze, forse il rispetto, cioè un è una coz ehm, cosa che forse non non negozierei mai rispetto verso di me, capito, ves vedendo come sono andate le cose, no. Cioè
No sì, infa Mh-mh. In una relazione eh infatti, mhmm, che sia di amicizia o che sia una relazione romantica, io non negozierei mai sicuramente, ehm, la la mia libertà il rispetto, la mia libertà, il fatto di poter uscire con chi voglio, di mantenere le mie amicizie, tutto il mio mon cioè queste cose non si negoziano; ehm, cioè tu
D d' amore. Sì, sì. Il rispetto, no? Sì, sì, sì. Sì. No, no, no, io concordo pienamente con te, guarda, cioè assolutamente, ehm, una cosa importantissima. Ehm, invece, ehm, secondo te, ehm, mhmm, quali sono le cose che magari ehm, mhmm, ti trovi in una situazione difficile, a cosa cioè per che cosa scenderesti a compromessi pur di mantenere quel tipo di rapporto lì?
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh.
Se ci pensi così, mhmm, in maniera ovviamente sai molto ipotetica.
Allora, <exhales> mh-mh.